Du, ähm, hör mal, ich bin da aktuell in so 'ner Lebensphase oder in so 'ner Lebenssituation, äh, in der ich f mich so, m äh, emotional 'n bisschen herausfordert herausgefordert sehe. Ich, ähm, kenn das so eigentlich nicht. Und zwar habe ich, wenn ich so meine Zukunftsziele und meine aktuelle Situation betrachte, schon so ab und zu 'n bisschen Angst, aber nicht Angst jetzt wie vor 'nem Löwen oder, ne, nicht so vorm Eisbären, jetzt keine Todesangst, aber schon so 'n bisschen Angst, dass ich meine Zeit verschwende. Und ich weiß nicht, ähm wie ich das überwinden kann, was ich dagegen machen kann, wie ich mir selber helfen kann, weil das Gefühl kommt schon re ziemlich häufig auf in letzter Zeit und, ähm, teilweise fühl ich mich davon so 'n bisschen übermannt und so unterdrückt, und, ähm, ist da das ist keine keine angenehme Situation für mich, weißt du. Ich, äh, bin da 'n bisschen herausgefordert mit dem Ganzen.
Ja, ja, also vielen Dank, dass du deine Gefühle und auch deine, ja, Eindrücke hier teilst. Also, ich glaube, es ist wirklich ein weit verbreitetes Gefühl von überwältigt sein, von auch der Geschwindigkeit, unserer Zeit, der Gesellschaft und es wird ja auch immer so- wie soll ich sagen- ähm, schön geredet, ne? Hier, also du musst alles erreichen, am besten schön, reich und gesund sein und ja. Ähm, und wir sind dann einfach, ja, äh, ich finde immer in so 'ner Drucksituation Leistungsdruck, dass wir zeigen müssen, was wir können und wie viel wir ve wir verdienen und einfach mal einfach mal, ja, langsam, also entschleunigen und auch mal nix tun, das fällt uns so schwer. Und ja, ich glaube, da müssen wir uns 'n bisschen davon befreien, von dieser, ich sage jetzt mal, geldgesteuerten Gesellschaft.
Mhm, ja, ja. Ja, da sprichst du auf sprichst du auf jeden Fall einige Punkte an, ne? Ähm, dass man da, äh, Entschleunigen sollte, nicht so sehr mit, äh, diesem Zeitdruck mitgehen sollte und alles immer höher, schneller, weiter. Ähm, Ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Das macht Sinn, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, bei mir ist jetzt konkret, ähm, d ähm, 'n bisschen, äh, spezifischer bezogen auf, äh, meine Karriere als Boxsportler. Ähm, ich habe es, äh, lange Zeit, ähm beziehungsweise eigentlich immer schon mein ganzes Leben im Amateurbereich gemacht, sehr erfolgreich und hatte dann jetzt, ähm, als nächstes Ziel eigentlich, ähm, meinen ersten Profikampf, ne? Also Profilizenz und dann halt, ähm, so in den Profibereich vorzustoßen, weil ich halt einfach wirklich, äh, sehr, sehr gute Erfolge erzielt habe und, ähm, hm, das sehr gut mache und die richtige Arbeitsmoral habe, richtigen Fleiß, äh, familiäre Unterstützung, Unterstützung von Freunden, gute Trainingspartner und natürlich sehr gute Coaches. Ja, und ich habe mich dann jetzt zweimal verletzt in der Vergangenheit. Ähm, einmal halt einfach, ähm, weil ’n bisschen überschätzt beim Training und bei d beim 2. Mal dann einfach, weil ich die 1. ähm, Ruhezeit nicht äh, nicht geachtet habe und auf Ra und Gegenrat der Ärzte, und, ähm, Gegenrat der, äh, Physiotherapeuten, auch meiner Coaches, einfach trotzdem zu früh ins Training wieder eingestiegen bin. Das hat dann dazu geführt, dass ich mir da die Folgeverletzung auch auch in der Schulter geholt habe, wie wie auch bei der ersten beim 1. Mal. Ja, und jetzt bin ich halt in dieser Situation, ich gehe halt jetzt vernünftig zur Physio, höre auf die Ärzte und <chuckles> und will jetzt nicht wieder was überstürzen. Ich weiß aber nicht, ob ich nicht vielleicht mit dem ganzen Traum und dem Ziel da irgendwie meine Zeit vergeude. Manchmal bin ich so bei der Physio und wir machen da die Sachen. Und dann denke ich mir so: „Ach, ganz ehrlich, bringt das überhaupt alles noch was? Nicht, dass du dich jetzt da so w so wieder reinhängst und das eh nix bringt und du da nicht weiter diese Erfolgssträhne fahren kannst. Dann hast du Zeit verschwendet, hast du deinen Körper irgendwie verbraucht und bist halt auch einfach alt." Ja, das ist so irgendwie habe ich so so diese Sachen, die so mir dann so in den Sinn kommen. Natürlich, es macht mir immer noch Spaß, das ist meine Leidenschaft, ähm. Ich habe auch so ’n bisschen Talent einfach dafür in die Wiege gelegt bekommen, das ist alles passt so weit. Aber jetzt mit diesen 2 Verletzungen, die haben die mich so zurückgeworfen haben und auch jetzt noch mal so 1/2 Jahr stillgelegt haben. Mache ich mir halt selber so ’n bisschen Zeitdruck auch, ne, und habe halt dieses Gefühl irgendwie, dass ich, ähm, einfach meine Z Zeit falsch investiere und sie einfach verschwende.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Ja. Ja, also erst mal Kompliment, ne, dass du da in dieser Boxwelt, äh, so weit gekommen bist. Ich meine, das ist ja wirklich 'ne harte Welt. Und, was ich jetzt von meiner Seite sagen kann, ist, ähm, gib niemals deinen Traum auf. Und, ja, also auf jeden Fall ist enorm wichtig, dass du wieder, ähm, alles dass alles verheiltest ist und dass du zu Kräften kommst. Aber, ich würde die Zeit auch so sehen als ja, ähm, die Zeit, in der du auch mental wächst. Und nichts nicht als Verschwendung sehen, weil du bist so weit gekommen, du hast ja auch so viel Zeit und Energie und natürlich auch Leid investiert, ne, für deine Leidenschaft und, ja, ich finde, es ist es auf jeden Fall wert, dass du dann auch dran bleibst und ja, ich meine, wir leben ja wirklich nur einmal auf diesem Planeten und, dass du da einfach weil deinen Traum auslebst und dass du dir immer sagen kannst: „Ja, ich habe wirklich immer das Richtige für mich gemacht!“ Also was ich auch machen wollte, weil irgendwann denke ich, haben wir 'n Alter erreicht, wo wir dann doch nicht mehr uns umentscheiden können.
Hm, ja. Danke erst einmal für diese für für deine aufmunternden Worte. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, da, ähm, auch Zuspruch zu bekommen und, ähm, so so so Empathie entgegengebracht zu bekommen. Weil, ähm, ja, man zweifelt halt einfach auch an sich selber, aber du hast abso du hast absolut recht, ja, ähm, so Sachen wie, äh, äh, f f Schw Blut, Schweiß und Tränen, die ich reingesteckt habe, Leid reingesteckt habe, hat sich halt alles bisher gelohnt und bezahlt gemacht und ja, d ich bin da auch voll bei dir. Das macht absolut Sinn, äh, was du sagst, ne, dass man, ähm, tun sollte, was man mag, ne, weil man halt nur einmal lebt, man sollte seinen Traum verfolgen, ganz klar. Ähm, aber ja, ähm, weißt du, man kann auch manchmal nichts für seine Emotionen, ne? Ich versuche das auch positiv zu sehen, ne, so wie du das jetzt auch gesagt hast, dass man da sich auch selber keine Vorwürfe macht. Aber ja, ich will auch einfach versuchen, realistisch zu sein, ne, und nicht, äh nicht jetzt da irgendwie mich zu verausgaben und dann doppel und dreifach zu verlieren, weil jünger werd ich nicht, ne? Wenn der Körper das jetzt irgendwie nicht mitmacht vernünftig und ich da halt aber wieder so viel Zeit und Ressourcen reinstecke und das dann alles verschwendet war, die Zeit kriege ich halt auch nicht wieder auch ja, aber du hast recht, man kann das natürlich dann aus dem Blickpunkt sehen, dass man zumindest sein äh, etwas getan hat, das man gerne äh, das man gerne tut, ne, mit seiner Zeit. Und, ähm, dann ist es eigentlich auch irgendwie nicht verschwendet. Ich verstehe schon, ja. Doch, das macht schon Sinn eigentlich. Aber ja, vo a von alleine kommt man da manchmal nicht so drauf, weil du bist so zu sehr drinne und denkst darüber nach und wieder und wieder und dann bist du noch tiefer in 'nem Loch und noch tiefer. Und dann so da rauszukommen, manchmal klappt's aber manchmal nicht. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das häufiger so zu sehen wirklich, dass wenn ich etwas tue, das ich gerne tue, dass es schon gar keine Zeitverschwendung ist eigentlich. Aber verstehst du, man hat auch Ziele, man will etwas erreichen und wenn man das nicht erreicht, da ist halt so dieser Knackpunkt, wo man dann denkt: „Ja, jetzt hast du aber deine Zeit verschwendet.“ Weil das, was du wolltest, hast du nicht erreicht.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja, also was, äh, wolltest du erreichen? Jetzt hast du da spezielle Beispiele?
Ja, ähm, da ich ja im Amateurbereich, wie gesagt, ähm, da schon wirklich, äh, eigentlich alles durchgespielt habe, so, ne <laughs> in Anführungsstrichen ohne arrogant jetzt zu klingen, aber, hm, einfach, ähm, sehr, sehr, ähm, sehr gut war und, ähm, gut bin. Und ich das aber, ähm, in meiner Jugendzeit so 'n bisschen au au au auf die leichte Schulter genommen hab, sage ich mal, einfach wie gesagt, weil ich einfach diese privilegierte Situation hatte. Alles hat gepasst, ne? Ähm, wie gesa so bisschen Talent, Fleiß und, äh, damit das war halt nie schwier nie schwer und es hat auch noch Spaß gemacht. Und dann halt irgendwann, ähm, hab ich dann s so nachdem mir das schon häufig gesagt wurde, dass ich eigentlich was aus meinem Talent und meinen Erfolgen machen s könnte und dass es schade wäre, wenn ich's nicht tue, hab ich selber auch irgendwann realisiert, dass es wirkl tatsächlich so ist, wenn ich einfach das nur weiterhin so als so nebenbei sehe Oder ich wollte wissen ich wollte wissen, was ich erreichen kann, wenn ich mal 100 % reinstecke, weil davor war's immer nur 'n bisschen weniger. Man ist jung, man will andere Dinge machen, da hat man vielleicht auch mal seine erste Freundin, da will man's mit seinen Jungs ausgehen. Ja, dann achtet man nicht so sehr drauf, ne? Und ja, aber dann hab ich gesagt: „Okay, weißt du was?", zu mir selber: „Ich werd's mal versuchen.“ Ich, äh, weil ich will mir irgend nicht irgendwann in 50 Jahren sagen dann: „Ey, was hätte sein können? Was wäre gewesen, wenn?“ Und ja, das habe ich dann gemacht und, ähm, ab ne, es ich bin dann bisschen habe dann halt diesen Amateurbereich, äh, so, äh, abrasiert <laughs> und, ähm, will jetzt da halt in den Profibereich ähm, den ersten Profiwettkampf bestreiten, wollte ich. Und ja, da ist halt dann irgendwie in der Vorbereitung irgendwie hat's nicht so funktioniert, der Körper hat nicht ganz mitgemacht.
Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja.
Und ja, das ist das, was ich erreichen möchte. Ich möchte halt, ne, deutscher Meister werden in meiner Gewichtsklasse.
Ja.
Und ja, darum geht's grade und da denke ich mir jetzt zum Beispiel so: „Ja, während du jetzt hier deine Zeit verschwendest und gar nichts machst, irgendwie, ne, bei der Physio hockst, äh, für 'n Traum, den du vielleicht eh nicht erreichen wirst, äh, sind andere am Trainieren.“ Ja, das das macht einen fertig.
<laughs> Ja, also Also, ähm, ich kann dir nur dazu sagen, dass, äh, du auf jeden Fall diesmal leider auf die harte Weise diese Lektion gelernt hast, ne? Also, so mit Pausen einlegen und richtig auskurieren und vielleicht müssen das andere auch noch machen, irgendwann in ihrer Karriere, weißt du? Aber du hast das jetzt gemacht und jetzt weißt du hundertprozentig: „Oay, also wenn ich mich verletze, dann brauche ich die Zeit und ich muss mir die nehmen, weil sonst ja, passiert noch mal das Gleiche.“ Und das wirst du auf jeden Fall nicht tun. Deswegen denke ich, hast du diese Zeit sozusagen schon abgesessen, sage ich jetzt mal. Und ja, ich meine, das mit den Zweifeln die sind ja wirklich wie Parasiten manchmal im Kopf, ne? Die Zweifel, die werden dann größer und wenn man auch noch Auszeit nehmen muss, dann denkt man viel nach. Aber zweifeln finde ich gehört auch immer dazu, und wenn man da immer noch sagen kann: „Ich mache das trotzdem gerne, trotz der ganzen Z Zweifel, trotz ja, den ganzen anderen Möglichkeiten bin ich hier, weil ich das will!“ Und das finde ich sehr wichtig.
Ja, das das waren wirklich starke Worte, sehr aufmunternd und motivierend. Dankeschön dafür. Danke, danke wirklich, äh, dass, ähm, werde ich ich werde versuchen, das, ähm, so so weiterhin auch so zu sehen und zu ähm, umzusetzen, dass ich einfach, wenn ich dann mal so wieder so 'ne so 'ne Tiefphase hab, das einfach positiv zu sehen, zu mir zu wissen, dass ich ja zum Beispiel auch einfach jetzt 'n Vorteil habe, weil ich, ähm, schon mal verletzt war im Gegenzug zu im Gegenteil zu anderen, die da vielleicht dann noch damit kämpfen müssten, ne? Und ich habe jetzt einfach schon diese mentale Stärke, dass wir selbst wenn es wieder passiert, dass ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Ja, das stimmt. Hast du recht. Danke, dass du mir da so 'n bisschen anderen Blick auf die ganze Situation gegeben hast, ähm, das das äh, das bin ich dir sehr dankbar. Ja, ich, ähm, ich hoffe, ich kann mich immer an dich wenden, wenn ich da noch mal was haben sollte, 'n offenes Ohr brauche oder den ein oder anderen Ratschlag, weil, ähm, das Gespräch hat mir heute auch schon sehr geholfen. Ich danke dir vielmals.
Genau. Sehr gerne. Gerne. Ich bin da. <laughs> Okay, dann ruh dich gut aus, ja?
Danke, danke, mache ich. Ich wünsche dir alles Gute.
Alles alles Gute. Ciao.
Danke. Ciao.